Ah, então ele nunc ele ele fez terapia, essas coisas, mas também não não quis se esforçar pra pra ter uma vida melhor?
É, ele não conseguia sair daquele lugar que ele estava, assim, sabe. Eh, muito provavelmente ele estava numa crise de depressão severa, assim, eh, já nesse meio do relacionamento, e aí ele não conseguia sair, e é muito relacionado também à questão profissional pra ele, que estava
Entendi, sim. Hum. Ah. Aham. Ah, eu te entendo, eu te entendo.
sendo algo complicado. Só que ne nesse nesse primeiro término, digamos assim, que na verdade já demorou, <chuckles> podia ter sido antes, né, mas tudo bem. Nesse primeiro término, eh, talvez, eh, eu eu devesse ter, assim, um pulso mais firme, sabe. Tipo, na hora que ele voltou e tudo mais e falando, eu não consegui, né, a gente voltou, não durou muito o término, assim, a gente voltou.
Uhum. <laughs> Aham. É a vida, né, fazer o quê? Uhum. Ah, certo. Hum?
Eh, e aí levamos mais um tempo, assim, né, esse relacionamento. Só que é difícil, né, é muito difícil. Eu falo que foi a decisão mais difícil da minha vida, foi a decisão de terminar com ele, sabe.
Uhum. É, complicado. Hum? Uhum. É, se quando você falou que vocês voltaram, foi depois desses 8 anos ou ou foi, eh, durante esses 8 anos?
Não, foi durante, foi durante. É, porque foi esse término não durou nada, ele durou, assim, 1 semana e pouco. <laughs>
Ah, certo. Ok. <laughs> Ai, meu Deus. Eh, pronto, eu queria te perguntar um negócio também, eh, esse essa pessoa era uma pessoa que ela, eh, te evitava ou queria um espaço, assim, ou era muito constante de muito ansiosa?

Uhum, e ele nunca tentava, eh nossa, escapou a pergunta aqui, mas, eh, meu Deus, calma aí, eh, voltando, pronto. Ele nunca, eh, te ajudava também ou ele ajudava você em algumas coisas e tal, mas não não fazia tanto esforço, assim?
É, não, era bem menos. Eu confesso que era uma balança bem pesada só pra um lado, sabe? Bem mais pra um lado do que para o outro. E e inclusive, assim, esse ponto, né, esse gatilho pra primeira separação foi justamente uma questão que eu precisava da ajuda dele, e ele pisou muito na bola, assim, sabe? E aí eu eu fiquei muito chateada, assim. Mas, eh, é muito difícil, né? Eu sempre penso, hoje, assim, que relacionamento é muito complicado, porque você unir duas pessoas que, obviamente, pensam diferente, têm características diferentes, gostos diferentes, ainda que sejam muito parecidas, que era o nosso caso, é é muito difícil, eh, e fazer isso dar certo exige muito esforço. <laughs> É.
Ah. Uhum. Sim. Uhum. Poxa, sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Muito trabalho, né? Eu entendo, hum, completamente, sim. E, pronto, queria te prio te perguntar também, eh, como que você fez pra esquecer, né? Pe eh, passar por esses momentos difíceis depois que vocês, eh, separaram?
Nossa, foi muito difícil. É, <laughs> eu chorei muito, foi assim, <laughs> chorei tanto que a as lágrimas secaram. Mas eh mas foi muito difícil, porque, assim, imagina, naquela época, né, eu estava com, sei lá, 28, eu acho, por aí, eh, e ele tinha basicamente feito parte, assim, de 1 terço da minha vida, né, eh, e e tudo que eu lembrava, quase assim, todas as minhas memórias eram com ele.
Terminar <laughs> Ah, meu Deus! Ô, meu Deus, hã? Uhum. Uhum.